Di ba hindi kasi ano naman eh, kung baga nakakatulong naman siya sa pamangkin ko, sa mga pamangkin ko actually. At ako, kung baga hangga't maaari gusto ko din talagang tulungan yung pamangkin ko. Di ba gano'n naman, siyempre 'pag nakakaluwag-luwag eh kahit papaano kung may mai-tutulong, tutulungan talaga eh. Eh ito nga, so yung pamangkin ko nakapag-decide na 'ko sa kanya actually. Yung last na pag-uusap namin, sa message lang naman. Kasi nahihiya siya sa akin actually eh. Actually, pagka nanghihingi naman siya sa'kin hindi naman talaga alam mo, laging sinasabi, "Nahihiya na ako." Or ganito, ganoon. Tapos ah ayan. Pero gusto ko talaga siya makatapos ng alam mo yung ma-continue niya yung after ng senior high school eh, alam mo yun, kahit papaano makapagkolehiyo. At gusto ko nga actually sa kanya is maging nurse. Kasi alam mo yun, para may maiwan do'n sa bahay namin, katulad yung nanay ko na alam mo yung makakaalam ng mga kung may mangyari, di ba. Kasi kumbaga, ako kasi medical ako pero wala naman ako sa'min. So, eh yung pamangkin ko sabi ko kung ano kahit papaano alam mo yun, mahirap kasi eh 'pagka walang kasama, alam mo yun? Kung may mga mangyari da ah lalo na pagka matanda. Eh, ayan, ah sa totoo lang, gusto ko talaga siyang alam mo yun, bigyan talaga ng ah pagkakataon na alam mo yun, ah makapagbigay ng input sa kanya kung anong pwede niyang kunin. At yun nga, sabi niya magaling daw siya sa Math. Eh sabi ko, "Eh ikaw, kung yun ang gusto mo." Pero yun nga, kung baga ako'y nag-da-doubt din talaga ako. Kaya yan sabi ko, paano kaya ako makaka din talaga ng feedback sa kanya na tingin niya talaga eh makakatulong at yung hindi iisipin na alam mo yun, nanghihimasok ako.
Mm. Mm. Okey. Mm. Okey. Mm. Mm. Ayan. Mm. Hmm. Okey. Mm. Okey. Mm. Ayun naman pala, okey. Mm.